Конечно, не отбрасываю. Просто, понимаешь, э, была бы идея, да, а, вот конкретная, э, конкретное взаимодействие моё с этой идеей будет уже следующим вопросом. Если там есть какое-то сообщество, в которое мне бы хотелось влиться из-за того, что там люди, которые мне бы внезапно показались, э, приятными, да. Потому что они там разделяют мой взгляд, у них такой же темперамент, вот, да, такой же образ жизни. То я бы с удовольствием в него влился, вот. Но точно так же может оказаться, что идея, которую я найду, она будет мной интерпретирована неким уникальным образом, да, и в таком случае я просто не найду, м, со э, сочувствия к моей интерпретации в уже существующем сообществе.
Мгм. Мгм. Понятно. Мгм. Интересно. Мгм. Ага.